E, güzel, peki, emm, sonrasında devam ettirebildin mi bu arkadaşlıkları tanıştığın, oradaki gruptaki insanlarla devam ettirme şansın olduysa merak ettim?
<chuckles> Ya evet, aslında, eee, küçükken çok öyle şeyimiz yoktu işte 1-2 tane arkadaş vardı, böyle işte o oyun açılacak, yeni bir oyun açılıyor, o, işte, o Metin2 ile alakalı, "Hadi o oyunu oynayalım." gibi böyle oynuyorduk ama böyle yirmi üç yirmi dört yaşlarından sonra işte herkes, ııı, işte üniversiteyi bitirmiş ya da çalışıyor olduğu için ya da evli olan arkadaşlarımız vardı loncamızda. Böyle oturuyorduk yine gece sabaha kadar oyun oynuyorduk. Bir arkadaşımızın işte arkadan bebeğinin ağlama sesi geliyordu: "Beyler, ben çocuğu uyutup geliyorum, yarım saate gelirim." gibi böyle.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok iyi. Süpermiş.
Hı hı.
Peki, emm Yani hobi, hobi sayesinde, hani, başka arkadaşlık ilişkilerinin bozulduğu da hiç oldu mu? Yani tam bunun aksi bir durum oluştu mu?
Evet. Hımm. Ya aslında olmadı arkadaşlık ııı, larımın bozulduğu ama bazen işte, ııı, yine oyundan örnek vereceğim. Oyun oynamayı ben çok seviyorum. Iıı, bazen işte arkadaşlarım dışarı, dışarı çağırdığı zaman, e, gitmiyordum. Hani, üniversitedeyken mesela günde, eee, sağlıksız bir biçimde 12-16 saat arası oyun oynuyordum. Okula da gitmiyordum böyle. O zamanlar, eee, bence negatif bir etki bıraktı bende o zamanlar.
Hı hı. Olur. Belli oldu. <giggles> Hımm. Hımm. Anladım.